Sim, não, faz faz faz total sentido. Então, eu tenho que começar a olhar um pouquinho mais para mim, e tentar melhorar e não não melhorar, mas aquilo que você falou, colocar mais mais objetivos concretos e até relativamente assim fáceis no começo, talvez, né, para eu conseguir
Exato. E super importante, é super importante que seja fácil, sabe, e começar passo a passo, pouco a pouco, principalmente ser gentil consigo mesmo, porque real vai acontecer de você procrastinar de novo, sem sombra de dúvidas, vai acontecer de você ter aquela preguiça de fazer, é normal. Mas o importante é que você seja gentil consigo mesma, que você pense, analise o que o que está se passando pela sua cabeça e diferenciar quais pensamentos são realmente reais, ou pensamentos que é só aquela su a a sua cabecinha dizendo abobrinha para você mesmo para você desistir e ficar mais desanimada. Então, fazendo esse filtro aí, você consegue ter um bom alcance nos seus objetivos.
Sim. Uhum. Aham. <laughs> Aham. Não, com certeza, com certeza. Eu sei que, tipo assim, no dia a dia não não não vai ser fácil fa filtrar como você falou, né, mas toda vez que esse pensamento vem de que, eh, de preguiça ou que eu não consigo ou que eu presto mais atenção nos outros, eh, ter aquela vozinha falar: "Não, calma, ao aos poucos eu vou conseguir. Vamos tentar fazer isso aqui primeiro vamos tentar seguir o passo a passo que eu criei para mim mesma, justamente para eu conseguir s me tornar uma pessoa melhor e alinhar aquilo que eu quero para o meu futuro", né?
Exato. Claro, sem sombra de dúvidas e olha, eu acredito muito em você, você tem potencial, você é uma menina jovem, e vai conseguir aquilo que você quer e essa mudança que você tanto deseja. Foi um prazer falar com você.
Foi um prazer falar com você também, muito obrigada por toda a sua sabedoria e compartilhá-la.